Guarda avrei bisogno un po' di di sfogarmi perché, mhmm, somma, mhmm, ho i figli che che stanno lasciando casa, ehm, somma io e mia moglie siamo un po', insomma, in crisi ognuno di noi la sta vivendo un po' a modo suo, riusciamo anche poco a mhmm, a come dire, a sostenerci, questa fase. Ehm, quindi insomma stiamo un po' vivendo io francamente non non me l'aspettavo ecco, una situazione di questo tipo. Vero m'aspettavo e e in certe situazioni anche non vedevo l'ora che che se ne andassero ecco, alla fine son grandi voglio dire, è giusto che si facciano la loro vita; però ecco, più che altro mi figuravo ecco mhmm, cioè, me la immaginavo più una sorta di liberazione devo devo confessarti no, e invece adesso sto iniziando veramente a realizzare no, che che, ehm, insomma che che che la casa insomma diventerà vuota ecco, e in un certo senso anche la la la mia vita e la vita con mia moglie, anche lo stesso rapporto con mia moglie, probabilmente cambieranno un po' somma a dinami ecco dimensioni. Sta cosa un po' così mi mi lascia un po' sbigottito, ecco.
Mh. Mh. Eh. Mh. Ci stai male. Certo. Guarda, mhmm, posso immaginare il tuo stato d'animo perché, essere abituati ad una casa, mhmm, magari piena, ehm, di di figli e magari anche di appunto, età più giovani, mhmm, che portano magari allegria sicuramente, ehm, è una grande differenza. Mhmm, quanti quanti figli hai, se posso chiedere?
Certo ho ho 2 figli, sono, uhm, 2 gemelli, ehm, <smacks lips> somma del tutto casualmente hanno deciso di andare via più o meno nello stesso periodo. Uno andrà a studiare all'estero, ehm, e starà via qualche anno, ehm, mentre mhmm, mentre l'altro ha trovato lavoro da poco e sta pianificando di andar via per conto suo a vivere. Rimarrà qua in città somma dove stiamo noi, ehm, però comunque andrà a vivere per conto suo cioè, giustamente voglio dire ha anche l'età per farlo, appunto il lavoro per cui diciamo è è è anche bello ecco, co quello che sta succedendo.
Okay. Ah okay. Mh-mh. Capi Mh, certo. Certo quindi, ehm, non solo 1, ma entrambi i figli vanno vanno via di casa, quindi è come se fosse una doppia anzi, è una doppia mancanza quindi, posso, posso immaginare, posso comprendere, ehm, la tua mancanza.
Sì, sai quando parlano no, dei gemelli che c'han tutta una serie di interazioni loro particolari e cioè an anche su sta cosa insomma si si sta avverando, ecco.
<chuckles> S Vero. Quindi tu confermi quindi anche questo ehm, come com'è cambiata quindi mhmm, come cambierà anzi la routine della tua vita magari, adesso che i vostri figli non saranno più a casa? Sarà radicale o magari, ehm, appunto sarà un qualcosa
Eh, questa è proprio questa la la la domanda nel senso che che, mhmm, <smacks lips> ehm, appunto, l il il il figlio che si sta trasferendo qua in città, è s sta ancora diciamo ancora in fase di trasloco, per cui ogni tanto lo si vede insomma, però, come dire, già la stanza sta cambiando la sua stanza sta cambiando un po' aspetto, no; per cui è come se come dire, ehm, sai 25 anni no, 25 anni che viviamo in questa casa, 25 anni che c'ha quella camera no, che pian piano, somma sì ha cambiato cioè, i i poster magari all'inizio eran quelli dei dei cartoni animati, dei bambini, eccetera, adesso magari son diversi; però, come dire, adesso invece si sta proprio svuotando la la la stanza, no, per cui rimangono i mobili eccetera però, i libri sul sugli scaffali non ci son più, gli armadi sono vuoti e la stessa cosa l'altro no, che che anche lui di fatto, ehm, andrà via tra poco in pianta stabile, però è un continuo vai e vieni perché appunto sta trovando casa nel nella nuova città e e e e quindi anche lì noi incominciamo a presagire l'assenza no. È stato discusso
Mh-mh. Eh sì. Immagino. Certo. <chuckles> Immagino. Sì. Mh-mh. Quindi sì. E okay, quindi sarà <chuckles> sarà un distacco comunque, diciamo graduale ecco, appunto perché riesci riuscite a vederli, ehm, ancora, quindi non è del tutto repentino questo cambio. Ehm sì.
Sì, mh.
Dicevi?
Sì, no, c'è proprio il tema ecco, di di cioè, che a un certo punto via loro no, come giustamente dicevi tu prima insomma, via un po' la baraonda, l'allegria, il movimento no, perché sai alla fine, insomma, io mia moglie cioè non siamo proprio dei rottami però, insomma, mhmm, certamente abbiamo una vita molto più tranquilla, più più, ehm, somma fatta di quotidianità, di di di anche di routine se vuoi, no.
Esatto. <chuckles> Assolutamente, assolutamente.
Ehm, e e la cosa che effettivamente, mhmm, somma incomincio a presagire è che finora insomma, g gran parte delle cose che abbiam fatto sia io e che mia moglie erano più finalizzate appunto, a star dietro i figli, supportarli, seguirli, no; an anche anche a scapito delle cose nostre, no. E e dopo anni di abitudine a a ad una vita di questo tipo, cioè che che è normale insomma, ehm, però insomma siamo un po' smarriti nel senso che, cioè, mhmm, non so, io penso boh, che fare che faremo, andremo al cinema, andremo are ai mercatini, o uhm, però, insomma
Beh certo. Sì. Mh-mh. Cert <chuckles> Guarda io sì. Io ti mhmm, ehm, ti vorrei comunque rassicurare perché credo che sia una sensazione, uhm, un po' comune, appunto nei nei genitori, mhmm, che vivono questa situazione. Allo stesso tempo, uhm, credo che, uhm, appunto tu e tua moglie possiate in qualche modo ritrovarvi, uhm, in attività magari o uscite che, mhmm, prima magari mancavano. Quindi ecco, guardate il lato "positivo" tra virgolette, anche se magari è brutto da dire, però credo che sia un mix di emozioni: ehm, appunto la tristezza del fatto che stiano andando via ma anche anche, mhmm, l'orgoglio del fatto che, ehm, i figli intraprendono una nuova vita, o sbaglio?
Dimmi, dimmi. No è sicuramente così, è giustissimo quello che che dici. Poi sai, c'è c'è anche un po' come dire <smacks lips> ehm, c'è di fondo no, al di là del del tema del nido vuoto no, del del fatto di trovare la casa praticamente com cioè la sensazione è un po' che che, mhmm, sia diventata disabitata, ecco. No, c'è proprio anche un tema una consapevolezza del del di una fase che è finita, no, di un'altra che inizia che certo sarà bella, avrà nuove cose, eccetera, no, però c'è c'è anche veramente così, somma una presa di coscienza del tempo che passa e quasi improvvisamente sentirsi a un passo dalla vecchiaia, non so come spiegarmi.
S Certo. Sì, è come se si aprisse un nuovo capitolo insomma, ehm, perché i figli in un certo senso rendono i genitori giovani, ecco. Mettiamola mettiamola così.
È bellissimo quello che hai detto, è proprio vero, è proprio vero. Eh, il fatto che appunto adesso van via <chuckles> diciamo che che viene meno la parola giovane; e quindi questa cosa un po' effettivamente, insomma, contribuisce allo smarrimento no, perché cioè c'è proprio da ripensare a tutta una serie di dinamiche no, cioè mie individuali, ma anche nel rapporto con mia moglie, ma anche nel rapporto che sia io che mia moglie singolarmente che insieme abbiamo rispetto alla nostra vita, rispetto per cui, mhmm, insomma, uhm, non pensavo ma effettivamente è molto disorientante, ecco.
Certo. Assolutamente. Certo. All'inizio sì. Penso che, uhm, almeno per i primi tempi sarà così. Però, uhm, ripeto è una sensazione comune ma, uhm, sicuramente, ehm, in questo smarrimento iniziale ritroverete, ehm, la vostra il vostro equilibrio e sicuramente poi verranno spesso a trovarvi.
Quindi Sì, quello senz'altro. Un po' insomma, così pensavo che che insomma, effettivamente dovremmo anche noi magari rimetterci un po' in pista ecco, tra amici, ehm, vicini, insomma cercare magari anche nuove opportunità di incontri sociali tipo magari, iscriverci a un corso di di ballo serale così si si crea un po' di di si conosce gente nuova. O
Esatto. Esatto, perfetto.
o anche appunto somma effettivamente avremo molto tempo per noi per cui, potrei anche riprendere alcuni hobby che avevo in gioventù o magari pensare al tempo del volontaria che posso dedicare al volontariato. Effettivamente
Bravissimo. Guarda solo sì. Solo parlarne ti ha appunto ti ha aperto nuove nuovi orizzonti, nuove visioni. Quindi come vedi, ehm, probabilmente, mhmm, la differenza e il distacco iniziale, uhm, c'è e ci sarà forse per un po' di tempo; però come vedi, ci sono tante alternative e tante opzioni che puoi, ehm, appunto esplorare.
Sì, sì, è proprio così. Ehm, mi sta veramente facendo bene parlare con te perché in un certo senso, sto un po' rimettendo insieme i pezzi no, come se si fosse rotto un vaso e in questo momento sia qua con la colla a a rimetterlo insieme no. Ehm, quindi sì insomma sarà senz'altro, mhmm, una fase temporanea abbastanza complicata devo dire, ehm, strana però, sicuramente ecco, ehm, c'è forse anche da accettare quello che che è il costo della vita no, quindi in certo senso, essere contenti del fatto di di essere riusciti a crescerli e e e a farli decollare, a fargli prendere il volo, e allo stesso tempo insomma, riprendere un po' le fila del discorso e e e trovare anche l'energie giuste, le motivazioni giuste, i nuovi equilibri eccetera per ricominciare una nuova fase ecco, che che effettivamente diciamo, è è magari un po' estraniante all'inizio, ma ma, mhmm, ehm, sì, potrà essere comunque bello.
Mh-mh. Esatto. Esatto. Bravo. Lo sarà anche meno dopo. Guarda in quello che hai detto sicuramente trovo, ehm, della positività quindi, mhmm, bravo che parlando hai ritrovato questa ehm, questo spiraglio di luce che, ehm, sicuramente, mhmm, appunto è una situazione del genere potrebbe spegnere in qualche modo però, trova sempre, ehm, nell'amore e nel rapporto con tua moglie il, ehm, modo appunto di uscire da questa situazione di mancanza iniziale.
Guarda ti ri ti ringrazio insomma, mi ha fatto veramente bene parlare con te perché appunto, in qualche modo son riuscito, insomma parlandone a a a tirar fuori un po' tutta una serie di di pensieri strani ecco, anche cattivi che che <smacks lips> cattivi insomma, a nocivi più che cattivi, che incominciavano un po' a bollirmi dentro no. Ehm, quindi insomma è stato sicuramente mhmm, sta sicuramente una bella conversazione e ho trovato veramente di grande utilità quello che che ehm, che sono riuscito ad esprimere, soprattutto di grande utilità la tua capacità di ascolto e di assecondarmi ecco per cui
Mh-mh. Guarda sì ogni volta che vorrai io sono sempre qui per qualsiasi consiglio o anche solo per sfogarti.
Grazie mille, a presto.
A presto.